तो सफ़र करने का, घूमने फिरने का शौक तो देखिए हमें होता ही है लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि घूमना फिरना आसान नहीं होता है। अच्छा ख़ासा देखिए पैसा लग जाता है उसमें। तो ये बताइए आप कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई ऐसा अ, ट्रिप बना सके, कोई यात्रा कर सके जो कि कहते हैं ना कि बजट फ़्रेंडली हो। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई आईडिया, कोई विचार, कोई सुझाव है, तो बताइए ना कि बजट ट्रिप की जो प्लानिंग है वो कैसे शुरू की जा सकती है?
जी। जी बिल्कुल। देखिए यात्रा की बात की जाए मुझे खुद भी व्यक्तिगत तौर पे ट्रेवल करना काफ़ी पसंद है लेकिन मतलब मैं भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि हाँ, जो पैसे हैं वो कम से कम लगें क्योंकि देखा जाए ना तो पैसे अगर ज़्यादा लगेंगे चलो ठीक है हम मिडिल क्लास के लोग हैं अमीर लोगों को कोई चक्कर नहीं है पर मुझे लगता है मिडिल क्लास के लिए अ, सबसे पहली जो चीज़ है जो मैंने भी इसका उपयोग करता हूँ वो ये है कि आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ती है है ना? आपको पहले ही पता रहना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं वहाँ पे क्या रेट होने वाला है एक क्योंकि माइंडसेट एक वैसा बन जाता है ना? और ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ की टिकटे हैं या फिर जहाँ पे ठहरेंगे वहाँ के जो होटल के जो ब बुकिंग है पहले कर लें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत पैसा बच सकता है। हाँ मेरा अनुभव तो ये रहा है। जी।
हाँ। बिल्कुल। ये ज़रूरी है। हाँ। अच्छा? तो ये बताइए जैसे आपने होटल की टिकट पहले बुक करने के लिए कहा। तो ये कहाँ से हमें जानकारी मिल सकती है और कितने दिन पहले जो है अगर हम टिकट खरीदेंगे तो वो हमें काफ़ी कम अ, भुगतान में मिल सकते हैं और हम काफ़ी पैसा भी बचा सकते हैं?
जी, जी, जी। देखिए बताना चाहूँगा कि यहाँ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी हैं अ, ऐसे सभी जानते हैं आप भी जानते होंगे जैसे मेक माई ट्रिप है, गो आई बीबो है, यहाँ पे आपको आराम से बढ़िया होटल मिलते हैं सच-सच बात है ये पर अब देखिए मान लीजिए कि आप आपको जाना है 20 तारीख को और आप देख रहे हैं होटल 18 18 तारीख को है ना? कि 20 तारीख को हम बुक कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा पे ऐसा अगर आप करेंगे बहुत ज़्यादा महँगा मिलेगा मतलब उसके मैं कहना चाहूँगा 3 से 4 गुना महँगा मिलेगा तो वहाँ पे आपको ये चाहिए। जी। यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप 15 या 20 दिन पहले अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। 10 दिन पहले करें फिर भी काफ़ी हद तक सही रेट मिल जाता है। पर अगर मैं बात करूँ सीज़न की सीज़न में अगर आप अ, 10 दिन पहले भी करेंगे ना फिर भी महँगा ही मिलेगा तो इसलिए बेहतर है कि आप और लोगों से तेज़ बनिए उनसे पहले होटल बुक कीजिए और 1 महीने पहले करें तो और भी बढ़िया है। जी।
हाँ, हाँ। हाँ। ये भी है। तो फिर कितनी जल्दी करें हम बुक मतलब? अच्छा। ठीक है। हुँ। जी। मैं समझी। तो देखिए अ, मान लीजिए कि हमने इस तरह से होटल अ, ये जो है हमने अ, बुक करने की सोची या आने जाने का जो है हमने देख लिया ट्रेन की बुकिंग है हमने काफ़ी पहले करवा दी है लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि अचानक से बच्चों की छुट्टियाँ आ जाती हैं जो की पहले से योजना में नहीं होती है और हमने सोचा भी नहीं होता है की चलो इतनी छुट्टियाँ आ गई है तो हम कहीं घूमने चले जाएँ तो अगर कभी अचानक से मान लीजिए कि जैसे आज ही पता पड़ा की 3 दिन के बाद में बच्चों की 4 दिन की छुट्टियाँ आ गई हैं तो हम ये प्लान कर ले की चलो 4 दिन की छुट्टियाँ हैं कहीं घूम करके आते हैं तो ऐसे में जैसा कि आपने बताया उतनी रियायत तो हमें नहीं मिलेगी ना ही होटल में, ना ट्रेन में। तो ऐसे में अगर कोई टिप्स हो जिससे कि हम थोड़ा पैसा बचा सके और बजट फ़्रेंडली हो जाए हमारी यात्रा तो बताइए।
ए, जी। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल मतलब या जी। यहाँ बताना चाहूँगा चलो होटल तो ठीक है अब यहाँ पे ना आप अ, जो लोकल होम स्टेस हैं एयर बीएनबी भी है ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। मतलब मेरा खुद का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और हाँ वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो आपको प्यार से रखते हैं और अगर मान लीजिए आपको बजट कम भी है ना जो मेरा अनुभव रहा है बता रहा हूँ कि बजट कम पे भी वो लोग मान जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं आप इतने दे देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस लुफ़्त उठाइए जगह का तो मतलब ये चीज़ काफ़ी सही है आज के समय में बहुत। जी बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। जी, जी।
जी। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा ये तो काफ़ी अच्छा तरीका बताया आपने होम स्टे का है ना? काफ़ी अच्छा है। अच्छा आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है जैसा आपने कहा कि आपको खुद को लगा अ, तो होम स्टे का कोई अनुभव साझा कीजिए ना?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब होम स्टे में जब हम गए थे। मुझे याद है हम अ, शिमला गए थे। तो वहाँ पे हम होम स्टे में रुके थे। मतलब आप देखेंगे अ, आमतौर पे बहुत से लोग होटल करते हैं। तो हमने होम स्टे लिया एक बढ़िया जगह पे। मतलब पहाड़ी सी पे जाकर था काफ़ी अच्छी जगह पे था तो वहाँ के जो लोकल थे वो लो लोकल ही थे वहाँ के और वो मैं बताना चाहूँगा अब उनका आर्मी बैकग्राउंड था तो काफ़ी अच्छे थे और उनका जो आसपास का जो वातावरण था मतलब एकदम सही था और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे उनके साथ रहके और वहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़
अच्छा? हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। क्या बात है। तो जगह का नाम बता सकते हैं शिमला में किस जगह पर आप रुके थे होम स्टे?
जी, वो कुफरी के पास था। हाँ जी, तो उस उस जगह इतनी सही थी मत मतलब इतना मज़ा आया वहाँ पे और आस-पास में मतलब कि उसके जो आस-पास के गाँव थे, वो भी हमें देखने का मौका मिला, उनके साथ गए क्योंकि अब देखिए ना, जो आर्मी वाले होते हैं उनका ऐसे रहता ही है कि वो घूमने-फिरने निकलते रहते हैं। तो हम उनकी हाँ, उनकी गाड़ी में बैठके हम गए थे, काफ़ी मज़ा आया था। तो हमें साथ ही ले गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या मतलब जी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा मतलब आपका तो, है ना? मतलब घूमने-फिरने को भी मिल गया साथ में आपके। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अ, कम से कम आप शायद 2-3 दिन की यात्रा पर तो गए होंगे, तो अ, जैसे 3 दिन की अगर हम यात्रा का एक अनुमानित लागत लगाएँ अ, होम स्टे के लिए, तो कितने तक मतलब हमें अपना जो बजट है वो रखना चाहिए या होना चाहिए?
जी। जी, जी। देखिए, मुझे लगता है कि अ, 3500 से 4000 के बीच आराम से 3 दिन का हो जाएगा। अगर हैं, हाँ, बिल्कुल इतना सस्ता पड़ता है ये, देखा जाए तो क्योंकि होटल में अगर आप बात करें ना, शिमला में या फिर किसी भी बढ़िया हिल हिल स्टेशन पे या कहीं भी आप जाएँगे ना जो है ना, बहुत महँगा रहता है। मतलब एक ही दिन का आपको 5 से 6000 रुपए लग जाएगा। बिल्कुल। हुँ, हुँ।
अच्छा। हुँ। बहुत महँगा है। जी। तो ₹3000 3 दिन के, मतलब प्रतिदिन ₹1000?
बिल्कुल, कसक मिस अ, बिल्कुल सच, सच सच बात बता रहा हूँ कि ये तीन हज़ार से 3500 रुपए के बीच में हमारा हो गया था और ये अभी हाल ही की बात है, 2 साल पहले की बात है।
ये तो काफ़ी सस्ता है। जी, जी। हुँ। हुँ। अच्छा, इसमें खाना-पीना भी होता है या सिर्फ़ आपके रहने का ही प्रबंध दिया जाता है आपको?
नहीं, नहीं, इसमें खाने-पीने का नहीं होता। खाने-पीने का अगर आप डाल लीजिए, चलो, पाँच हज़ार तक फिर भी। पर मेरे हिसाब से आज के समय में 3 दिन का 5000 फिर भी वो भी काफ़ी किफायती है। जी।
अच्छा। हाँ। हाँ, काफ़ी किफ़ायती है देखिए। ये तो ब आपने बहुत ही एक अच्छा तरीका बता दिया देखिए। लेकिन अ, अब ये भी बता दीजिए कि जो होम स्टे होते हैं, तो कई बार होता है देखिए कि क्योंकि हम अजनबी लोगों के बीच में जा रहे होते हैं, तो थोड़ी अ, सुरक्षा को लेकर के ना हिचकिचाहट रहती है। हम थोड़े से अ, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अ, अ, कहते हैं ना कि हम अपने दिल को मना नहीं पाते हैं कि, "भई अ, वहाँ जा रहे हैं, अनजान लोग हैं। उन्हीं के घर में हमने ठहरना है, पता नहीं क्या हो जाए? क्योंकि हम तो अनजान हैं।" तो ये बताइए कि होम स्टे जो है, वो सुरक्षित रहते हैं या वहाँ पर ठहरते वक़्त हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए?
हाँ, वो तो है। जी। बिल्कुल, मतलब बताना चाहूँगा होम स्टे के लिए भी बहुत अलग-अलग से ऐप्स होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे उनके रिव्युज़ देख सकते हैं। पर आमतौर पे आप जब जाएँगे ना कभी, तो सच बता रहा हूँ, वहाँ पे जाके आपको लोगों का जो व्यवहार है, जो मेरा अनुभव रहा है मतलब मैं इससे इसके बाद भी मैं काफ़ी होम स्टेज़ में रहा हूँ, तो एक बढ़िया अनुभव ही रहता है। क्योंकि लोग जो है ना, वो खुश होते हैं कि वो अब देखिए, भारतीय संस्कृति है उसके अंदर ऐसा रहता है, जब हम किसी के घर जाते हैं वो खुश होते हैं लोग, तो होम स्टे के अंदर भी ऐसा ही रहता है, है ना? बहुत से लोग वो जो हैं वो चाहते हैं कि लोग हमारे हमारे पास आएँ। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए वो करते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमारी संस्कृति है, परंपराएँ हैं यहाँ की, उन्हें देखने का मौका अगर टूरिस्ट लोगों को मिले तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बिल्कुल, जो लोग डरते हैं इस चीज़ से कि हाँ अ, सुरक्षा को लेकर मुझे लगता है कि इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ।
हुँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये तो है। हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सुरक्षित है होम स्टे के अ, अगर अंदर हम ठहरने का प्रबंध करते हैं तो? अच्छा।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि देखिए अ, अगर आप होटल की बात करें तो सुरक्षा मैं 100% सुरक्षित तो कोई भी जगह नहीं होती, आपको भी पता है। तो पर फिर भी एक सुरक्षा के प्रमाण से मुझे लगता है होम स्टे ब बहुत सही है मतलब सुरक्षा उसमें हेवी है। और हाँ, जिस च जिन जि जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो तो आप ख़ुद ही रखेंगे ना, जैसे अपना जो सामान है, उसे लॉक करके रखिए, है ना? जब चीज़ें हैं अपनी ऐसी बाहर खुली मत छोड़ें। वो चीज़ तो एक अब देखें जनरल गाइडेंस में आ जाती हैं। जी।
जी, वो तो है। हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल, ये तो है ख़ैर। तो देखिए, ये तो अभी रही परिवार के साथ में यात्रा करने की बात। लेकिन आज तो जो एकल महिलाएँ हैं कह लीजिए, तो वो जिसे कहते हैं ना कि सोलो ट्रिप पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ऐसे में कोई खास बात है जो अ, महिलाएँ अकेली किसी यात्रा के लिए निकल रही हैं और होम स्टे में ठहर रही हैं, तो उन्हें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए?
जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए महिलाएँ, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा सोलो ट्रिप्स कर रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ पे ना आप सबसे पहले चेक करें कि जहाँ जिस जगह पे आप रुक रहे हैं, उसके रिव्युज़ कैसे हैं? मतलब वो महिलाओं के लिए बहुत कारगर चीज़ है। है ना? वहाँ पे अब देखें आजकल हर रिव्युज़ के अंदर सेक्शन होते हैं बहुत सारे। है ना? सेफ्टी का भी होता है, उसके अंदर लोगों के अनुभव रहते हैं। पूरा विस्तार में लोगों ने बताया होता है। तो बिल्कुल, उसे पढ़के, उसे देख के आप जा सकते हैं। और अब देखिए, बाकायदा जो होस्ट होते हैं ना होम अ, जो होम स्टेज़ के, उनके भी रिव्युज़ होते हैं कि उनका स्वभाव कैसा था? क्योंकि आज के समय में आधुनिक समय में बहुत कुछ बदल चुका है, बिल्कुल। तो एक जगह
ज़रूर। अच्छा। हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। अच्छा। हुँ। तो देखिए, यहाँ ये सवाल भी उठता है जहाँ रिव्युज़ की बात आती है। आजकल तो देखिए जो कम्पनीज़ हैं अ, वो पेड रिव्युज़ भी लिखवा लेती हैं। ये भी एक नया व्यवसाय कह सकते हैं या तरीका कह सकते हैं कि कोई भी उत्पाद है, कोई भी सेवा है, उसके जो रिव्युज़ होते हैं, उसके लिए पेड रिव्युज़ की भी एक अ, बहुत-सी बात सामने आती है कि, "भई, लोग जो हैं वो पैसा लेकर के रिव्युज़ अच्छे-अच्छे लिख देते हैं।" तो रिव्युज़ पर कहाँ तक भरोसा किया जा सकता है?
जी। देखिए, अगर रिव्युज़ की बात की जाए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कोई अगर जगह है ना मतलब मुझे लगता है रिव्युज़ को पकड़ने का भी एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए एक जगह है, ठीक है? उसके बहुत ज़्यादा उसकी रेटिंग है, मान लीजिए 5 में से 4.8 है, ठीक है? तो आप देखें कि अ, वहाँ पे जो सिर्फ़ तारीफ़ तो नहीं? अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ तारीफ़ है या फिर जो फोटोज़ हैं, वो भी बनावटी लग रही हैं आपको, ऐसा लग रहा है कि एक डीएसएलआर की फोटोज़ हैं अ, क्लिक्ड फोटोज़ कहीं ना कहीं कस्टमर फोटोज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो फ़िर फ़र्ज़ी रिव्युज़ हैं बिल्कुल। तो मतलब हाँ जी, और भी बहुत विकल्प हैं। देखा जाए चलो, होम स्टेज़ की हमने बात की। अगर महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं मतलब हॉस्टल बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। मतलब उनकी अ, ऐसी-ऐसी फ्रेंचाइज़ी आ चुकी हैं आजकल कि वहाँ पे आपको हर ज जगह से अलग-अलग ट्रैवलर मिलेंगे, और वहाँ पे सुरक्षा जो है, वो आमतौर पर ज़्यादा रहती है।
कैसे? हाँ। अच्छा। हुँ। ओह! हाँ, हाँ। बढ़िया तरीका है। हुँ। अच्छा। हुँ। तो अ, देखिए, ये जो आपने हॉस्टल की बात की, क्या ये सुविधा हर शहर में उपलब्ध है? या कोई विशेष शहर है जहाँ पर महिलाओं के ठहरने के लिए हॉस्टल की विश विशेष सुविधा दी जाती है?
देखिए, हर जगह आज के समय में ना हॉस्टल तो हर जगह है। मतलब अगर आप किसी भी पहाड़ी एरिया पे जाएँगे, आप भी किसी बीच वाले एरिया पे जाएँगे या फिर अगर आप क कहीं पे, मान लीजिए किसी सिटी में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको हॉस्टल आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल, ये जो चीज़ है मतलब ये काफ़ी अलग मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ, एक बहुत अलग अनुभव रहता है क्योंकि बहुत जी, जी बिल्कुल। वहाँ पे ना बहुत अलग-अलग तरह से लोग आते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई अ, दक्षिण भारत से है, कोई उत्तर भारत से है, है ना? कोई नॉर्थ ईस्ट से है, ऐसे-ऐसे बहुत से लोग आते हैं। मतलब मुझे जो चीज़ वहाँ पे सबसे बढ़िया लगती है, वो ये है कि हम हमें रात को जब अब देखिए जब सोने जाते हैं ना सारे, तो अभी हम अनुभव स साझा करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। और जब उन लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, उनकी परंपराएँ, संस्कृति को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, हमने बहुत कुछ अभी जो घूमने की चाह है ना, वो फिर खत्म नहीं होती। हमें लगता है कि हमें यहाँ भी जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत
हाँ। अच्छा! अच्छा, कैसा अनुभव रहा? बताइए। हुँ, कैसे मतलब? ओह! हाँ, हाँ। क्या बात है। हुँ। बढ़िया। तो ये तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आपने दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी जानना है, तो आपको वहाँ पर ये अनुभव भी मिल जाएगा। है ना? तो ये बताइए जो हॉस्टल की आपने बात की, वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था होती है, वो कैसे होती है? मतलब एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं और जो अ, अ, आपके जो खाने क्या प्रबंध होता है, वो किस तरह का होता है?
जी। देखिए, बताना चाहूँगा कि हॉस्टल में जाके भी ना जब आप कभी भी रूम लेते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। ऐसे भी होता है कि अ, 4 बेड जो है रूम मिलेगा आपको या फिर एक जो है ना, एक जो बंकर बेड मिलेंगे ती एक 1, 2,, 3 बेड एक ही लाइन में, फिर उसके बाद 3, तो मतलब वो भी अलग-सा अनुभव रहता है। और मतलब आपके पास ख़ुद के विकल्प हैं मतलब अगर आप चाहें, तो आपको सिंगल रूम भी मिल जाता है। तो मतलब ये छ सारे विकल्प रहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हॉस्टल भी एक काफ़ी अच्छा विकल्प है, बढ़िया विकल्प है।
हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। अच्छा। तो जैसे कि देखिए, आपने हॉस्टल का भी अनुभव किया है, होम स्टे का भी अनुभव किया है, होटल का भी किया ही है। तो आपको सबसे ज़्यादा अ, जो कम बजट में ठहरने की व्यवस्था लगती है, वो इन तीनों में से अ, कौन सी लगती है? मतलब ज़ाहिर-सी बात है होटल तो महँगा ही है। हो होम स्टे और हॉस्टल में से कौन से अ, चीज़ को हमें चुनना चाहिए?
जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर जी, अगर बचा सका बजट आपका बहुत ही टाइट है, तो बिल्कुल मैं मैं वहाँ पे बोलूँगा कि हॉस्टल में आप जाएँ क्योंकि हॉस्टल में सच बता रहा हूँ, मैं साढ़े ₹600 रुपए पर अ, नाईट मैं गया हूँ वहाँ पे और बहुत बढ़िया रहता है। बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि आप देख हाँ जी, आपको सोने की जगह चाहिए ना वहाँ पे, तो वो बढ़िया मतलब कि वहाँ पे साफ़-सफ़ाई भी बिल्कुल बराबर रहती है, एकदम सही चीज़ है। और अगर आप सिंगल रूम भी लेते हैं मतलब महज़ ₹1100, ₹1200 में आपको रूम भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ है कि हाँ, बजट अगर काफ़ी टाइट है और मतलब बजट की भी बात नहीं है, मतलब बहुत से लोग ना सिर्फ़ अनुभव के लिए हॉस्टल का अनुभव करना चाहते हैं। है ना? वो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो कि शायद 5 स्टार में भी रुक सकते हैं। फिर भी वो हॉस्टल में रुके हैं सिर्फ अनुभव के लिए क्योंकि यात्रा अनुभवों से ही बनी है। जी।
अच्छा। हाँ। सच्ची? ओहो! बहुत सस्ता है ये। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। ये भी है। क्या बात है। तो क्या यहाँ पर खाने-पीना भी जो है, वो ए उस 1000 के अंदर ही शामिल हो जाता है या खाने-पीने के लिए कुछ अलग है?
नहीं, देखिए, जी वहाँ पे ना अ, उनकी अलग से जो कैंटीन है या फिर आप कह लीजिए उनकी जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप जाके, वो उनका जो वो बर सारा बाहरी खर्चा, मतलब वहाँ पे जो आप खाएँगे-पिएँगे, उसका बिल आप उसी समय पे करके आप आप वापस अपने रूम में आ सकते हैं। तो सिर्फ़ ठहरने का
हाँ। अच्छा। अ, तो वहाँ पे मतलब किस तरीके का खाना मिलता है, थाली मिलती है और वो कितना मतलब औसत कितने रुपए, कितने मूल्य तक की हो जाती है एक टाइम की?
बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, देखिए, यहाँ पे बिल्कुल एक ना मुझे लगता है कि हॉस्टल में जो रेट है ना, वो भी काफ़ी कम रहता है। मतलब अ, मैं अगर चाय-कॉफ़ी की बात करूँ, आप कह लीजिए मात्र ₹40 की चाय या फिर साठ रुपए की कॉफ़ी। ऐसी मतलब बढ़िया एकदम जो अ, पारंपरिक स्टाइल से बना के देते हैं वो, है ना, जो उनका देसी स्टाइल है उससे बना के देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और मतलब वहाँ पे भी जो खाना-पीना है, काफ़ी सही रहता है। जो अ, भारतीय भोजन है वो मिलता है, पारंपरिक भोजन वो मिलता है, फ़ास्ट फ़ूड भी मिलता है। हर तरह का खाना आपको जो है उपलब्ध है वहाँ पे।
अच्छा। हुँ। क्या बात। हुँ। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया है ये। हुँ। बहुत बढ़िया। देखिए, आपने तो जो हमें यात्रा के बारे में इतने सारे सुझाव दिए, तो सुनकर के ही हम तो ऐसा लग रहा है कि किसी यात्रा पर ही निकल चुके हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी ए हमसे साझा करने के लिए।
<chuckles> अच्छा। बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया अपने अनुभव सुना के। बहुत-बहुत धन्यवाद।